Tabii. Yani, es eee, salondan başlayabilirim. Dediğim gibi salonda, böyle bir koltuğum vardı Türkiye'deyken. Aslında bayağı büyük bir, eee, koltuktu. Eee, 3'lüden biraz daha geniş, işte, ka 2 tane 4'lü 4'lü denilebilir. Yani 4 kişinin oturabileceği büyüklükte. Sırt kısımları da geniş bayağı. Karşılıklı 2 tane. Birisi işte toprak renklerindeydi. Eee, antrasit diye geçiyor sanırım. Eee, diğeri ondan daha açık böyle süt, üüü, beyazı gibi biraz daha kırık, hafif kreme doğru bir renkti. E, yine böyle küçük tekli koltuklar vardı mesela. Ortada sadece bir orta sehpa vardı. Küçük bir TV ünitesi, televizyon kadar falan. Eee, arkasında da yemek masası vardı mesela. Onun dışında, işte, m masalar çok dolu dolu değildi yani. Sadece özel günlerinde, işte, yılbaşlarında falan böyle süsler çıkardı. Onun dışında çok kalabalık sevmiyordum tozu rahatça alabileyim diye.
Hıı. Evet. Hıı. Ha Çok <chuckles> Anladım. Ya, aslında iş tamamen işlevsiz. Onu soruyordum. Tam diyecektim ki, "Hani böyle, eee, bazı insanlar sever şıkır şıkır, işte, vazolar, mumluklar, işte, bu tarz böyle şamdanlar falan. Hani onları sevmediğin için mi koymuyorsun?" diyecektim ki toz almamak için olduğunu söyledin. Evet, o da engel olabiliyor, doğru. Yani hepsini tek tek kaldırıp, tek tek yerleştirmek biraz zaman alıcı. Buradan biraz tasarruf etmişsin diye anladım. Eee, peki, ya aslında büyük de bir eşyan varmış. Hani, anlattığına göre 4'lü 4'lü bir de tekliler ve 10 kişi falan çok rahatlıkla sığabiliyor gibi geliyor kulağa. Peki, başka eşyaların var mıydı salonda? Bunlar dışında mesela saksılar, işte halı, belki, eee, lambader olabilir. Bu tarz aksesuarlar da, hani iri aksesuarlar diyeyim, kullanıyor muydun?
<chuckles> Eve <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani mesela bitki yoktu salonda, balkonum da çok büyüktü. Böyle, eee, şu an oturduğum Almanya'daki evin, işte, yatak odasını, salonunu ve mutfağını birleştir. O kadar büyük bir balkonum vardı gerçekten. Ö özlemle anıyorum şu an o evi. Eee, oysa
Hıı. <laughs> Koca bir ev kadar bir balkonun varmış aslında o zaman oranlarsak.
Aynen öyle. Bitkiler tamamen oradaydı. Bitkileri çok severim. Aslında aksesuarları da çok severim senin dediğin gibi şamdanları falan ama işte, yemek yerken falan çıkarıyordum onları genelde. Çok severim yoksa ama temizlik takıntılısı olunca toz almak falan, eee, onlar şey olabiliyor, işte, başa bela olabiliyor. Bir de tablom vardı. E, onu da, işte, abimin kızı yapmıştı. E, o yüzden astım aslında, böyle, kendi eliyle yaptığı için ve ev hediyesi olduğu için. Bir de büyük bir duvar saati vardı. Küçük değil de, işte, eee, böyle araba tekerleğine benzeyen, böyle, değişik demirden yapılmış farklı bir şey yine. Hı hı.
<chuckles> Hıı. Yorucu olabilir. Doğru. A! Ne güzel. Ha, o büyük bayağı büyük Hı hı. Tablo, peki, ııı, yani çok başka yerlerde var mıydı? Çok sevmiyor muydun? Öyle algılayamadım aslında tam. "Yani, eee, hani yaptığı için, kendi el emeği olduğu için koydum." dedin. O yapmasaydı tablo kullanmaz mıydın? Sadece saat mi kullanırdın?
Evet.